Né, porque lá no Brasil, que que aconteceu, já, há muitos anos que a poupança perdeu valor.
Tá. Sim, hoje em dia, teve uma correção, eles corre eles corrigiram hoje em dia, eh, re realmente é, assim, foi foi assim.
Não só a poupança Mas está quanto ao mês? E falar de um porcento.
É, assim,o para em relação a a investimento, hoje em dia, no Brasil, a coisa mais segura e com uma rentabilidade astronômica, comparada com o resto do mundo, porque a gente tem os maiores juros reais, seria o tesouro brasileiro, ou CDB's certificados de depósito bancários, que pagam até mais eh, e isso
Hã. Ah, o CDB. Mas isso, até mais vai dar chega a uns 3% pelo menos.
3% você diz por o olha só, não isso a re aí, também, é é demais, três por cento por mês, eh, a gente tem os juros os juros, hoje em dia no Brasil, está por volta de 13% ou 14%, enfim.
Por mês? Você entendeu? Mas olha só, você está falando que é demais? Pois é. 14% ao mês de juros, contra
Não, não, ao ano ao ano ao ano ao ano, é um dos maiores juros reais, porque você tem que, eh, subtrair a inflação, a nossa inflação, não é tão grande graças a Deus como já foi nos anos 80, enfim, então, mas você tem os juros reais, que é o que você ganha, subtraindo a inflação dos juros, de por volta de 8%, 9%, que é uma coisa astronômica, comparado com o resto do mundo você não sei onde é onde é que você mora?
Ao ano? Aham, ok. Eu tô morando em Portugal.